Oye, me gustaría preguntarte, ¿qué consejo le podrías dar a alguien a quien en este momento como que está dudando en viajar solo, no?, algo que le pueda, pues, ayudar a tranquilizarse, a lo mejor a contemplar, eh, formas para poder viajar y sentirse como menos solo quizás, y que pueda perder el miedo a realizar este viaje, ¿qué le podrías decir?
Ujú. Mira, yo creo o considero que no es solamente el simple hecho de decirle a alguien no tengas miedo, porque hay veces que uno no puede como que influir en los sentimientos de los demás en ese tipo de aspecto, pero, ¿sabes algo?, como que ese tipo de mentalidad me ha cambiado mucho la vida y es el decir que viajar solo no significa estar solo, sino significa darte la oportunidad de conocerte a ti mismo mejor, ¿sabes?, he he he tenido como que, eh, personas, digamos, por así decirlo, que que han como que tenido esta influencia influencia en mí, para para poder viajar y y animarme a hacerlo. Al principio, yo estaba aterradísimo porque no sabía, digo, ¿y qué tal si me pierdo? ¿Y qué tal si no encuentro la puerta?, porque, uh, para empezar, nunca había viajado en en avión solo, ¿no?, entonces, digo, eh, aunque ya lo había hecho antes, pues tenía alguien como que quien me guiara, ¿no?, en este caso, mi mamá, ella encontraba todo fácil y así, ya tenía experiencia. Pero yo, mi primer mi primera vez fue a los 16 años, la primera vez que viajé solo. Entonces, ajá, estaba ya casi por ser adulto, pero a la vez era como que pequeño, inexperto. Digo, okey, el aeropuerto es demasiado grande, no sé qué voy a hacer, no sé qué qué me depara el el destino, pero al final todo salió bien porque siempre vas a encontrar gente que está dispuesta a ayudar. Entonces, eh, siempre siempre tienes que preguntar o o saber preguntar, sin miedo para que las personas con las que te topes te puedan también ayudar, ¿no?
Ujú. Ajá. Okey. Ah. Okey. Ujú. Ah, okey, ajá. <chuckles> Ajá. Guau, superpequeño, ajá. Ujú. Okey. En tu caso, cuando fue este primer viaje, ¿me podrías dar un poco de contexto a dónde fue, si era como fuera de tu país, o era en el mismo, pues sí, en el mismo espacio geográfico, por así decirlo, y qué fue lo que te motivó a hacer este viaje solo?
Ajá. Ujú, mira, eh, m mi primer viaje sí fue sólo porque no iba con personas que yo conociera. O, como yo tenía es algo un poco chistoso lo que voy a a, mi anécdota es es muy graciosa porque, pues, yo tenía 16 años y quería ir a visitar a mis abuelos. Toda mi familia vive en otro estado, no no son no viven donde yo vivo. Entonces, dije: "Pues, voy a ir a pasar las fiestas navideñas", ¿no?, y pues, con mi mamá ya no es parte de del de la familia de mi papá, pues, dije yo: "No importa, me voy solo", ¿no?, y entonces, eh, mi mamá dijo: "Me da mucho miedo que te vayas solo, si te pierdes, ¿qué pasa?, tienes una conexión en en la en la Ciudad de México y ya sabes, el aeropuerto pues está bien grande". Sí, exactamente. Entonces, dijo mi mamá: "Okey, ya sé qué voy a hacer, te voy a contratar co a una sobrecargo para que te cuide". Entonces, dije yo: "Va, okey". Y pero dije yo: "Ah, esto es algo normal, ¿no?, con todas las personas que son menores de edad". Entonces, llego al avión, me reciben excelente, el trato fue de lo mejor. Me sentí como un príncipe, me sentí como un príncipe. Me sacaron plática, me me invitaron a conocer el área donde están los pilotos y sí y
Ujú. Ah, okey. Ajá. Ujú. Okey. Ujú. Uf, y lo más grande, ¿no? Ajá. Ah, okey. Ujú. Ay, ¡qué padre! <chuckles> Órale. Me saliste con muchos regalos ahí. <chuckles>
sí, exactamente. Cuando bajé del avión tenía guardaespaldas. Y lle llego y hay una fila de puros niños chiquitos menores de 10 años y yo todo grandote de 16 co e siguiendo la la fila ¿no? Sí, exactamente, éramos como la mamá pato, que era la sobrecargo y los patitos por detrás, caminando detrás de ella y nos llevaron a una sala de juegos para que no nos aburriéramos. Había de todo, había de todo. Cuando cuando vi yo, pues, que que, pues, que tenía la ayuda de la sobrecargos y todo esto, pues, ya me sentí un poquito más tranquilo, ¿no?, pero de igual manera, era como que yo no estaba acostumbrado a estar sin, en este caso, pues, mi mamá, ¿no?, durante un viaje, porque, bueno, mi mamá dice: "No le hables a desconocidos, ¿no?, cuando cuando eres pequeño". Pero bueno, el chiste es que, pues, yo llegué a mi destino y todo. Eso en esa experiencia siento que viajé solo como 50 %. Pero mi siguiente experiencia fue cuando tuve que ir a Estados Unidos. Entonces, dije yo: <gasps> "¿Y aquí cómo le voy a hacer? O sea, ya tengo
Guau. <laughs> <laughs> Con tu seguridad privada. <chuckles> <laughs> Ajá. Ah, mira. Ajá. Claro. Si, si, si. <giggles> Si, si, si. Okey. ¿Ahí cómo funciona? Ya no ten ya no tenías una una persona que te cuidara, ¿no? <scoffs>
Ajá. Ya no era menor de edad, exactamente. Entonces, digo, okey, tengo 19 años, una sobrecargo ya no me puede cuidar en este momento, ¿qué voy a hacer?, ¿no? Pero, descu pues simplemente, mi mamá me decía: "Tú pregunta, y preguntando vas a llegar a cualquier parte". Entonces, yo, aunque aunque ya le había preguntado a una persona 2 metros atrás, le seguía le iba y le preguntaba a la siguiente persona: "Oiga, la puerta para para tal vuelo", y me decían: "Ah, mira, tienes que irte por aquí, tienes que irte por allá". "Ah, okey". Y a la siguiente persona: "Oiga, ¿la puerta del vuelo tal es ahí? 'Sí, es ahí'". Entonces, yo creo que siempre tienes esa herramienta, ¿no?, como que puedes preguntar a a donde Exactamente, acercarte a alguien más para saber a dónde quieres ir. Es eso.
<chuckles> Ni modo. Okey, ¿cómo resolviste? Okey. <chuckles> <giggles> Okey. Acercarte hacia alguien más. Okey, y e y en estos casos, por ejemplo, poniéndonos en en contexto en tu viaje a a Estados Unidos, ¿cuáles consideraste que eran como las cosas más prácticas que podías utilizar y que podrías recomendarle a alguien que viaja por primera vez solo? Por ejemplo, no sé, algún traductor, porque aquí hubo un cambio de idioma, ¿no? No sé, eso es solamente un ejemplo, pero, ¿qué cosas a ti te sirvieron, como para hacer más tranquilo, para asegurarte de que, pues, el viaje iba a salir lo mejor posible, ¿no? Que no fueras a tener algún inconveniente de que se te olvidó equis o ye cosa, eh, no sé, llevar efectivo, llegar llevar copias de tus documentos, no sé, ¿qué fue eso que que a ti te mantuvo con tranquilidad durante el viaje?
Ujú Ujú. Ujú. Sí, bueno, mira, en mi propio caso, desde mi propia experiencia, me gusta mucho como que anticiparme haciendo una previa investigación, ¿no? Lo normalmente, siempre me gusta escuchar de experiencias de los demás. Entonces, lo que hago normalmente es como seguir o ver videos de otros viajeros para ver qué es lo que hacen, ahí me pongo a buscar cómo hacer si o qué pasa si. Entonces, <sniffs> hay muchas cosas, hay muchas herramientas que ahorita en la actualidad puedes puedes utilizar para tener un viaje seguro, ¿no? Sobre todo es organizarte con anticipación, eso es lo esencial. Siempre, eh, tener toda tu documentación en regla, por ejemplo, en el caso de de Estados Unidos, eh, contestando a tu pregunta, sí, el el el idioma puede ser como que un un obstáculo, una traba. Pero, eh, en sí en mi caso, bueno, eh, yo soy bilingüe sí, soy soy bilingüe, entonces digo, bueno.
Ujú. Okey. Ujú. Como una traba, ajá. ¿Eras experto? ¡Ah!, superbién. Ah, bueno, son con eso ya resolvías como el cien por ciento, ¿no? O sea, dejabas solamente 1% de probabilidad que algo saliera mal. <chuckles>
Eh Exac Si, exactamente, o sea, ya ya sabía yo qué qué decir, qué no decir. Entonces, eh, sí. En en ese aspecto, sí, no tuve ningún solo problema. Pero, por ejemplo, y me aseguré de que mis documentos estuvieran en regla, como que los los llevé, eh, apartaditos en en un lugar en mi maleta que sabía yo que, 1, no se me iban a perder y 2, que tenía fácil acceso a ellos, como en dado caso de que me los llegaran a pedir en ese momento. Después, eh, nunca, nunca, nunca, nunca hay que salir con el dinero justo, porque no uno nunca sabe los imprevistos.
Okey. <smacks lips> Ah, superbién. Mm. Okey. Claro. <laughs>
Nunca sabe nunca sabe, si uno va a necesitar allá al doctor. Uno no sabe, si en realidad le van a cobrar un impuesto extra, sobre todo cuando se viaja a un país extranjero. O, si tu maletita se le pasó un pilón, ¿no? Y que hay
Ajá. Hijole. Oye, eh, ahí un paréntesis, en particular con el dinero. ¿Qué recomendarías? Como llevar ¿Todo el dinero en efectivo, sólo una parte, todo el dinero en tarjetas, sólo tarjetas de crédito? ¿Tienes como, algún tip ahí, en particular con el dinero?
Definitivamente, eh, sí. Tienes, eh, eh, tienes que organizar tu dinero. Llevar solamente lo esencial, en en en lo que es, eh, efectivo. Y todo lo demás, la mayoría de tu dinero, debe de ir en tu tarjeta de de débito. Y la tarjeta de crédito, utilizarla solamente en emergencias. Si te llegaste a pasar de, no sé, del De tu cotización, o de o, bueno, sí, sí, en en caso del de la maleta, porque no aceptan efectivo en los aeropuertos, claro. Pero sí, esto sí lo tienes que llevar como que, bien organizadito, como de que, ese dinero está destinado para esto, y sé que lo más probable es que no acepten tarjetas. Entonces, esto lo voy a utilizar en ca
Ujú. Ujú. Del peso de la maleta que decías, m <giggles> Claro. Mejor llevar, como la reserva de de efectivo, ¿no? Okey, en Okey, esa era esa tam mi pregunta con con dinero. ¿Qué más? ¿Qué otras, eh, cosas podrías recomendar? Como, en temas de Pues, mantenerte como seguro, y que no vaya a haber algún imprevisto en tu viaje. ¿Alguna aplicación que hayas utilizado, por ejemplo, cuando estuviste solo allá?
Exacto, de tu reservita. Sí, por ejemplo, está una aplicación que es de mucha ayuda que se llama Civitatis, esta aplicación te puede ayudar, por ejemplo, a encontrar tours, te pueden te puede ayudar a a ver como que un mapa de qué puedes encontrar en tales lugares, en tales barrios, o, por ejemplo, si puedes encontrar paquetes, no sé, de visitas a un museo, que incluyan tales, tales y tales cosas, hay muchas cosas que te pueden servir en Civitatis, si, por ejemplo, no sabes en sí, qué es lo que quieres ver, puedes encontrar ahí un montón de recomendaciones y puedes ver también ahí los precios para que para que sepas si se ajusta a tu presupuesto o no, y en cuanto al alojamiento, por ejemplo, está Airbnb o también tienes Booking.com, tienes kayak.com, ¿no?, ese tipo de aplicaciones te pueden ayudar a encontrar el, a un lugar donde quedarte exactamente, sobre todo, por ejemplo, en el área deseada, ¿no?, que dices: "Es que yo quiero quedarme en un área que no me quede tan lejos de tal atracción", ¿no?, ahí mismo, pues, puedes encontrar y también puedes ahí ver como que el rango de precio que estás buscando y ya ahí tú tú decides, ¿no?, para el transporte, sí, claro, y para el transporte, porque es muy importante saber cómo moverse, está la aplicación llamada Omio. Omio te va a ayudar a saber qué te conviene más, si viajar en tren, en autobús, en avión o en metro, entonces hay
Okey, ¿y esa de qué es? Mm. Guau. Mm. Ah, superbién. Ujú. Ujú. Guau. Okey. Algo donde quedarte. <chuckles> Ah, okey, ajá. Ujú. Ah, okey, eso está superbién, ajá. Sí. <chuckles> Omio, okey. Órale, pues, está superbién todo eso, o sea, ¿y todo esto ya lo conocías cuando cuando viajaste tú solo o lo fuiste como descubriendo por, pues, que te lo fueron recomendando ahí en el momento durante el viaje?
exactamente. Bueno, eso eso yo, como te digo, me gusta seguir viajeros. Entonces, eh, también igual le pregunté a mis amigos que ya tenían experiencia viajando. Esto esto a mí me ayudó como que a prepararme para para mi viaje exactamente, pero, pues igual. Y volvamos a lo mismo. Ujú.
Mm. Ah, okey. Para ir. Ajá. Okey, oye ajá. Dime dime.
Volvamos a lo mismo, siempre siempre preguntándole a alguien, vas a encontrar la manera de poder encontrarte donde estés, exacto.
<chuckles> De solucionar. Ah, okey, perfecto. Me gustaría preguntarte ahora sobre este tema que, pues, es también complicado, ¿no?, el tema de viajar solo y tener miedo a estar solo, miedo, o sea, tú decías que nunca viajas solo, ¿no?, pero, pues, al final, sí estás como fuera de tu contexto. Entonces, de cierta forma, pues, empiezas a sentir como esta soledad de, pues, dormir tú solo, de, eh, comer tú solo, ¿cómo manejaste este tema cuando viajaste tú a a Estados Unidos?
Ujú. Ujú. Ujú. Bueno, esto también depende de quién de quién esté viajando, ¿no?, porque, por ejemplo, hay hay algún tipo de de viajero que no que sienta que a lo mejor puede correr algún peligro en tal parte, de no saber si algún lugar es peligroso. Pero, eh, también hay hay, por ejemplo, opciones, no sé, digamos, un ejemplo, hay opciones de hospedaje, por ejemplo, donde que son como que hostales donde son puras mujeres, ¿no?, por si alguien dice: "Oye, ¿sabes?, A mí me da mucho miedo quedarme en un lugar que no conozco rodeada de hombres". Hay hay estas estas opciones donde tú dices: "Okey, eh, aquí me puedo quedar, sé que son puras mujeres, me siento más tranquila". Exactamente, me siento más segura. Sobre todo, también tener las precauciones, ¿no?, de no andar por la noche en lugares desconocidos o como que lugares muy muy solos. Siempre irse más como que al área más transcurrida, donde donde se sabe uno que va va a haber más gente, y también uno puede buscar reseñas, ¿no?, en Internet ahorita podemos encontrar todo. Entonces, siempre buscar como hay que recomendaciones de que: ¿Dónde me puedo quedar?, ¿A dónde puedo ir?, ¿En dónde puedo comer? Y la gente, pues, ahí va poniendo sus experiencias de de cómo le va.
Ujú. Ujú. Ah, okey. Ah, mira. Ujú. Sí, claro. Están seguro. Sí. <laughs> Sí, creo que ahora justo, como decías, con el Internet, ayuda muchísimo a tener como esta reseña previa del lugar, sin necesidad de exponerte, ¿no? O sea, bien comentabas, como algún bar, algún parque, incluso los alojamientos, ¿no? Como mencionabas en Airbnb, puedes revisar como lo que otras personas opinan y ya tú decides si es un lugar que está apto para que vayas si está ubicado en una buena zona. Porque a veces el alojamiento te dice: "No, está perfecto y luce muy bien", pero ya cuando te das cuenta, está como en un barrio bien intenso, que mo que afuera hay vecinos bien locos, <chuckles> ¿no? Como cosas que, pues, obviamente el airb el Airbnb no te va a co a poner, pero que los comentarios te ayudan a, pues, a conocer un poco más del contexto y eso creo que, pues, se agradece muchísimo.
Ujú. Si. Mm. Exacto. Ajá. Sí. Claro, y va a pasar va a pasar. Y a lo último, siempre son experiencias que uno tiene, y como lo había dicho yo desde un principio, a lo mejor uno no puede influir en los sentimientos de los demás, y tener un plan y la precaución no quita el miedo, pero sí te puede dar seguridad.
Ujú. Ujú. Claro. Sí, eso eso es lo importante. Oye, pues, te agradezco mucho por haber aportado mucho a este tema, buenos consejos, buenas aplicaciones sobre todo y, pues, fue muy amigable y muy interesante el hablar contigo sobre esto. Un placer.
Claro. Ha sido un placer. Ojalá nos volvamos a ver pronto. Hasta luego. Bye.
Bye.